Мне кажется, это пришло, потому что я в детстве очень много путешествовала. Я в детстве очень много ездила на соревнования, и нам приходилось много, э, ездить по разным городам, разным странам, а, с э, по турнирам. Ну, тогда ещё был Советский Союз.
М, это хорошо. А. Мгм. Ну вот неужели не было совсем вот 1 ра 1 разы какое-то стеснение, а как спросить, неудобство? Ну, ка
Конечно, было. Конечно, было. Ну, э, п постепенно с возрастом ты, э, понимаешь, даже даже если ты в ситуации, когда ты на вечеринке находишься, да, и ты хочешь с ко с кем-то новым познакомиться. Э, и и и как это сделать? Самое простое- это заметить, как человек одет и что что что-то в нём оригинальное, и сделать комплимент этой оригинальной вещи. Это вообще самое простое. Это это, э, базо ба базовое знакомство один ноль один, да? А, потому что часто люди даже надевают какие-то оригинальные вещи, чтобы это был было зацепкой, чтобы с ними могли заговорить, да. И собственно, иног
Ага. Да. Ага. Хорошая идея. Да, ты права. Мгм. Скорее всего, так и есть. Но мало кто в юном возрасте это понимает уже. То есть если его не научили. Хорошая идея.
<laughs> Да. Ну, э, и и постепенно ты понимаешь, потому что, э, с маленькие дети, они еще не понимают, как в социуме себя вести, что хорошо, что плохо, с кем надо знакомиться, а с кем вообще не надо.
Так и есть. Мгм, точно.
И тем более они же не ходят на вечеринки да. У них как бы, если они с в общаются в в кругу взрослых людей, скорее всего, это, э, родительский день рожденья или какой-то семейный праздник, на который пригласили дополнительно людей.
Мгм. Скорее всего.
Вот. Но когда уже немножко повзрослее, студентом ты становишься, уже начинаешь ходить и знакомиться с новыми людьми, то ты подсекаешь постепенно, что вот: "Ага, а у этого человека сумка интересная, а в сумке виниловая пластинка. Ой, а что, э, чем" Э, просто поинтересоваться этим человеком. А, живой интерес в другом человеке всегда вызывает ответный интерес в тебе.
Мгм. Точно. Мгм. Да, так и есть.
Если это номинальный и такой фейковый интерес, то реакции не не будет. То есть у вас не будет, э, з зацепки и с связи. Если это искренний интерес, то гарантированно у вас что-то получится м, из этого общения. А
Скорее всего, так. А скажи, если человек, э, вот в процессе уже разговора ты понимаешь, что он не очень открыт и всё-таки не хочет разговаривать много или долго. Вот скажи, как уйти, чтобы его не обидеть?
Мгм. Мгм.